Et beh, en ce moment, c'est bientôt Noël et donc, heu, j'ai envie de faire plein de de cadeaux à la famille. Enfin, Noël quoi. Surtout que, en plus, je suis en transition. On va dire que dans ma famille, je suis passé du statut d'enfant à parent donc de celui qui reçoit des cadeaux à celui qui en fait. Donc c'est un peu nouveau pour moi. Donc j'ai envie de faire plein de cadeaux et certains cadeaux, j'ai envie de les faire cher mais le problème évidemment c'est le budget. J'ai du mal à à gérer, à savoir jusqu'où je peux aller, si je dois vraiment faire plaisir sans limite à certaines personnes enfin, je pense à mon frère. Ou si je dois calmer. Enfin j'ai j'ai du mal à à gérer ce mois-ci, heu, les économies parce que, enfin, c'est nouveau, autant de dépenses et j'ai du mal à équilibrer mes budgets en fonction de ce que j'ai, tout ça quoi.
Mmh mh. Mouais, je comprends ce que tu peux, ressentir. Déjà, d'une part, heu, l'envie de faire plaisir un peu à tes proches puisque, heu, maintenant tu tu l'as si bien expliqué, tu tu as changé un petit peu de de de statut, on va dire. Heu, le fait aussi de devoir gérer, hem, un budget quelque part, heu, de chercher un juste, heu, un juste milieu, un équilibre, c'est totalement légitime, hein, ce que tu ressens, ce, ce dont tu as envie. Est-ce que, pour le coup, hem, tu as peut-être une idée d'un budget par personne ou d'un budget global, ou, heu, vraiment pas pour l'instant?
Mmh. C'est plus par personne. Enfin, dans l'idée, vraiment globale, c'est, on va dire 20 € par personne, mais enfin, honnêtement, heu, mon frère que je suis très proche, si c'est 100 €, beh, c'est 100 €, heu, ma grand-mère, si c'est vraiment quelque chose de bien, si c'est 50 ou 60 €, beh, c'est 50-60 €. Mes parents, aussi, enfin, ça change beaucoup selon et ce que je trouve et enfin, et enfin niveau et budget, du bud du budget global, heu, <blows air> si on peut s'en trouver à, <blows air> je sais pas, allez, 150 € ce serait, pas mal, sachant que j'ai ouais, quasiment une quinzaine de cadeaux à faire quoi dans l'idée mais enfin. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, non, plus 10 cadeaux mais ouais, voilà, quoi, à peu près là et je sais pas trop comment gérer la chose, ouais.
Mmh mh. Bien sûr. Moui. Alors ce qui peut être intéressant de faire déjà, c'est c'est de bien que tu aies, heu, une u une fourchette de de la somme que tu veux dépenser. J'entends aussi que ça va dépendre finalement un petit peu de de ce que tu vas trouver, heu, de de la personne concernée, hein, ça c'est totalement normal. Et mmh, ce que tu pourrais faire, par exemple, hem, ça serait déjà de faire comme une petite liste. De voir ce qui pourrait convenir à, à chacun, voir quelles sont en fait heu, tu sais, heu, leurs passions, heu, les les choses qui qui les intéressent le plus. Essayer de voir en fait si, dans le cas où ce sont, hem, tu vois, des choses bien spécifiques. Heu, il y a pas, heu, donc un une un espèce de, hem, je dirais un magasin, heu, où, en fait, essayer si tu veux de définir pour ces choses-là, qui sont très spécifiques, quel est, on va dire, le le budget moyen. Admettons que, heu, tu as un proche qui adore, heu, la musique, hem, tu pourrais par exemple lui offrir soit un accessoire lié à ça, soit un instrument, carrément. Tout dépend, en fait, mais, heu, essayer de déterminer par rapport à ces choses-là bien spécifiques un budget moyen et voir un petit peu pour les personnes pour lesquelles, heu, tu pencherais par exemple pour un objet un peu plus, heu, classique. Quels sont les magasins finalement dans lesquels tu pourrais faire les meilleures affaires. Et en fait, de cette façon là, ça te permettrait, je dirais, de faire un un 1er tri par rapport aux enseignes où tu vas te te rendre. Le type d'enseigne déjà et puis ensuite choisir un petit peu plus, hem, on va dire resserrer l'entonnoir et choisir, voilà, un peu plus en détail le magasin qui correspondrait le mieux au budget que tu t'es fixé.
Mmh mh. Mmh. En détail. Mmh. Ouais c'est ça. Enfin, ouais, établir les, on va dire les critères de ce que je souhaite acheter en fonction du goût de, ben, de ma famille, enfin tout ça. Enfin d'avoir une 1re, fourchette sur, heu, les prix de de ce qui sont p ce qu'il est possible d'acheter, enfin que je choisisse, enfin, par exemple, pour la musique, ça peut être, heu, enfin une guitare dans l'idée, à 80-90-100 €. Comme, heu, enfin, pas des cordes, pas que des cordes, mais, heu, je sais pas, heu, des baguettes de batterie à, à plus 9-10 €. En fait, il faudrait que je fasse un choix déjà dans ce tri là, tu penses, pour heu, m'orienter pour la suite?
Bah, disons que ça c'est c'est quelque chose qui pourrait t'aider à, mmh, un petit peu affiner, le budget, déjà et donc, heu, parfois même le le type de magasin où où tu voudrais, heu, acheter un petit peu ces cadeaux-là si jamais il y a des choses bien spécifiques, tu vois? Et, hem, parfois même t'orienter vers, heu, des, heu, si on est sur des choses spécifiques, tu sais? Des des des grands magasins, des grandes chaînes, où, heu, là-bas tu sais tu vas trouver des choses pas très, très chères. Hem, par exemple, heu, même des outlets si ce sont des des produits, heu, bien spécifiques. Heu, pourquoi pas même des fois regarder les ventes privées, tu vois? Donc ça dépend, heu, c'est vrai que mieux le besoin est déterminé, heu, plus plus ça sera facile, heu, pour toi de, mmh, on va dire de d'affiner un petit peu, heu, les magasins et le budget.
Mmh mh. Mmh. Ouais c'est vrai. Mmh c'est sûr, ouais ouais. Et heu, tu penses que sur, hem, internet, enfin je pense à Amazon notamment, si c'est possible enfin, justement, enfin je vois Amazon comme un grand magasin où il y a tout, <chuckles> absolument tout et est-ce qu'ils proposent enfin, parce qu'en fait, j'ai il y a plein de cadeaux je n'ai aucune idée de quoi faire et je cherche un peu des cadeaux en partie, heu, globaux, heu, qui plaisent à tout le monde, heu, un truc de famille, un truc un peu d'humour, un truc, heu, des trucs, heu, simples. Est-ce que ça reste, heu, viable OK, heu, d'acheter sur Amazon? Est-ce que c'est moins cher que dans les grandes surfaces ou dans enfin dans les magasins physiques tu penses? Enfin je sais pas j'hésite un peu.
Oui. Oui. Alors c'est vrai que, mmh, comme tu l'as si bien dit Amazon c'est quand même, heu, une plateforme où il y a énormément de choses, hein. Tu peux trouver, heu, des produits électroniques, heu, des vêtements, parfois même des produits alimentaires. Donc c'est vrai que c'est assez varié, heu, parfois tu sais selon les périodes, tu peux avoir des rubriques, heu, dédiées, on va dire, quand c'est par exemple Black Friday tu auras des des rubriques avec, hem, plusieurs, hem, en fait plusieurs des des rubriques selon le type d'objet, selon parfois même il me semble le, hem, le montant des objets et là pour Noël il est possible effectivement que tu aies en fait des des catégories qui te permettent un petit peu comme ça de retrouver, hem, bah, si c'est par exemple, heu, classé par, heu, par ordre de prix, qui te permettraient en fait tout simplement de, mmh, d'aller voir dans la catégorie si tu as pas, dans ton budget, des objets qui pourraient convenir à certains membres de ta famille. Amazon c'est une très bonne, hem, une très bonne alternative, hein.
Ouais. Mmh mh. Ouais c'est vrai que même en plus, le le fait de faire un panier, c'est plus facile de visualiser, le tous les prix et et d'adapter certains produits j'imagine, si c'est trop cher, si c'est pas cher. Hem, la question que je me pose, c'est que, enfin, me connaissant je vais avoir envie de faire trop plaisir et c'est probable que j'explose le budget, je que je le dépasse énormément. Et je pense que je vais avoir besoin mais justement de me freiner mais je sais pas comment m'empêcher quelque part, heu, d'effectuer ces achats compulsifs? Même si j'ai l'excuse de c'est pour faire plaisir, je pense que niveau budget, enfin, j j'ai pas envie d'abuser non plus quoi et c'est c'est un risque qui est possible pour le coup.
Mmh mh. Oui. Oui. Alors, c'est vrai que, bah, parfois oui, c'est pas toujours évident de de se tenir à ce qu'on, heu ce qu'on essaie de mettre en place encore plus quand ça touche bah des des gens qu'on aime hein, on a forcément envie de leur faire plaisir heu coûte que coûte presque et hem, ce qui pourrait être intéressant alors si c'est possible pour toi, est-ce que, hem beh déjà est-ce que tu as peut-être plusieurs comptes bancaires? Heu est-ce que tu es un petit peu autonome sur la gestion de ton compte, les plafonds et cetera par exemple?
Mmh. Ouais ça va. J'ai enfin, bah j'ai plusieurs comptes, mais il y en a un que j'utilise pour 95 % des choses. Mais oui, j'ai une petite épargne, j'ai j'ai exa je sais combien je gagne, je sais combien j'ai, mon budget <blows air> heu ah je te dis à peu près 150-200 mais on peut élargir à 250 mais enfin, si c'est 500 ça va m'embêter quoi, mais oui, je sais ce que j'ai, ouais, pour le coup.
Oui. OK. Alors, ce qui pourrait être intéressant par exemple, heu, si tu as l'usage de de 2 comptes donc et que, heu tu tu as des moyens de paiement sur ces 2 comptes là, pourquoi pas, tu sais transférer, hem, heu, la la somme que tu auras déterminée en tant que budget sur l'un de ces comptes-là et ne faire les achats de Noël qu'avec ce compte-là finalement? T'engager à à acheter selon ce que tu as sur ce compte là. Pourquoi pas, aussi par exemple si tu es en mesure hem de de te fixer en fait un plafond toi-même, sans, heu, forcément que, heu, ton conseiller intervienne. Hem donc un plafond sur ta carte bancaire. Le modifier toi-même et hem en fait, heu, bah, lorsque tu te rendras compte que heu le plafond est est atteint, c'est que, heu, bah, heu, voilà, c'est l la la limite que tu t'es fixée, elle elle est elle est atteinte aussi. Et s'il y a nécessité de dépasser, un petit peu, parce que, bah, heu, malheureusement, heu, tu as pas respecté la limite et tu manques un cadeau, heu, ça te permettra, certes, de de modifier ton plafond et d'acheter ce fameux cadeau manquant, mais pour autant ça va te sensibiliser sur, ce famo ce fameux plafond pardon que, tu as tu as dépassé, tu vois? Il y a pas mal de moyens comme ça où tu peux être un petit peu alerté, de hem, de tes achats.
Mmh. Mmh. Je vois. Mmh. Mmh mh, c'est vrai ouais. <clicks tongue> Ah bah, je ouais, je pense c'est vraiment le moyen qu'il me faut, pour le coup. C'est vrai que je peux totalement transférer un petit budget sur, heu, le 2e compte que j'ai. Enfin en plus, il est à 0 enfin donc voilà, c'est parfait! Donc, heu, ouais, c'est, c en fait c'est ouais, c'est un moyen de prévention, au final. Comme ça, je sais que, j'ai telle limite, je vois combien il me reste en plus, au global, et combien je peux répartir. Avec un peu d'anticipation, enfin je divise par le nombre de personnes. En vrai ça peut en fait ça peut s'anticiper hein, c'est une question d'anticipation, le budget, au final. Avec une alerte sur le nouveau compte et sur la cante la carte de Noël on va dire pour payer, ça peut clairement l'aider. Quitte, au pire, à reprendre, heu, un peu plus d'argent sur le compte principal, mais si je fais ça, quelque part je m'en voudrais un peu plus et ouais enfin. Ouais, non mais OK c'est c'est c'est beaucoup mental, mais ouais, cette répartition, je pense que c'est c'est une solution adaptée à mon cas, en tout cas, ouais! Pour le coup, c'est pas mal, ouais.
Mmh. Oui. Mmh. Ouais, c'est un moyen, voilà, te sensibiliser, de te responsabiliser, entre guillemets, et je suis sûr que, mmh, en mettant en place, tu vois, un petit peu des des petits des petites astuces, qui qui te permettent d'avoir un regard, hem, un peu hem, bah disons un peu éveillé. Sur sur ta gestion de ton budget, pour, heu, pour Noël. Tu pourras réussir effectivement à à à t'y tenir hein, je pense.
Moui, bah, f f en tout cas oui, je je pense, enfin la technique pour le coup, e elle me parle, et ouais, c'est ce qu'il me faut. Bah franchement pour le coup, heu, merci de m'avoir écouté. c'est tes conseils sont vraiment pertinents et adaptés à mon profil! Heu, merci pour tes conseils également et et pour ton soutien. Merci à toi, ça m'a je pense, ça va m'aider à faire des des cadeaux, tout en respectant mon budget. Merci beaucoup.
Mais bah, avec plaisir, je suis certaine que tu vas pouvoir y arriver.